Iya makanya kayaknya tiap keluar bawa kucing terus gitu.
Ada nggak waktu itu kamu kepikiran ya jangan keluar lagi gitu supaya nggak nambah lagi tuh kucingnya?
Eee, <laughs> enggak sih kalau dila dilarang keluar enggak cuma paling, eee, paling mamaku waktu itu yang protes, "Udahlah jangan banyak-banyak." <chuckles>
<laughs> Heeh. <chuckles> Jadi udah 2 ya? Udah sepasang ya?
Iya udah 2, nah dari sepasang itu akhirnya beranak dia tuh Kak akhirnya punya anak gitu sampai akhirnya anaknya jadi gede-gede terus punya, eee, punya apa anaknya punya anak lagi gitu. <chuckles>
Oke. Waduh udah 2 generasi tuh.
Iya sampai 2 generasi gitu, jadi akhirnya dari yang awalnya 1 nambah 1 lagi jadi 2 terus sampai akhirnya jadi banyak di rumah.
Heeh. Itu emang kamu pelihara sendiri atau bareng-bareng waktu itu?
Aku pelihara se sendiri aku yang jadi yang, eee, yang rawat kucingnya itu benar-benar aku sendiri gitu, jadi makanya aku, eee, kayak kalau misalkan ingat rumah tuh pasti keinget lagi gitu kucing-kucing yang aku rawat gitu betapa susahnya ngerawat apalagi kalau mereka kan, buang air besar sembarangan atau buang air kecil sembarangan gitu kan, <chuckles> baunya tuh jadi membekas.
Oke. <chuckles> Waduh. Iya iya kalau udah 2 generasi otomatis baunya sangat, signifikan ya bukan lagi <chuckles> pantesan kamu itu kalau, eee, cerita tadi di awal tuh langsung ingat rumah tuh kalau ada bau kucing ternyata emang kucingnya lumayan ya rame gitu?
Iya. <laughs> Iya betul.